C'est quand même assez particulier, hein, parce qu'on se sent pas forcément à sa place et c'est pas festif, c'est pas enfin, hem, peut-être que le moment où j'y suis allé, c'était assez différent des autres moments peut-être. Mais, mmh, j'avais toujours ouais un sentiment de assez particulier de mmh
Ouais.
du j j'étais pas forcément très bien, quoi.
Ouais, on on t'incluait pas, on ça t enfin, tu vois? En général, quand, heu, nous enfin, moi, je sais que quand, heu, je vois des des personnes étrangères, heu, en ville ou dans des trucs comme ça, tu as toujours un déjà, tu tu tu essaies de percevoir quelle langue ils parlent <laughs> et puis, heu, bah tu essaies au moins de, heu heu, de converser un minimum, au moins de savoir d'où ils viennent et ce qu'ils ce qu'ils font quoi. Ce qui puis bon, si tu peux alors, aborder d'autres sujets, c'est encore mieux. Mais c'est vrai que, voilà du coup, tu avais, au-delà de la barrière de la langue naturelle, tu avais ce un peu comme un un rejet ou en tout cas, heu, on te met à l'écart.
Ouais. Mmh. Ouais. <chuckles> Ouais. N ouais. Ouais et ça dépendait vraiment beaucoup des villes. Heu, mais la plupart, vraiment, c'était c'était ça, c'était un ressenti comme ça. Après hem, il y a aussi, heu, Cancún. Heu, Cancún, par contre, c'est totalement différent, c'est très festif. Tu as beaucoup enfin, tu es tu es très serein. Enfin, tu es beaucoup plus serein, je veux dire, heu, vraiment tu peux sortir le soir et cetera sans te poser de questions hein, heu, par rapport à Acapulco ou vraiment
Mmh. D'accord. Oui, genre il faut avoir peur heu, peur pour ta vie quoi? <chuckles>
Ouais, ouais ouais, Acapulco vraiment, <gasps> heu, po po po c'est c'est vraiment très surprenant. Enfin tu tu es dehors, tu es pas tu es pas à l'aise du tout quoi. Heu et et là-bas il y a des belles différences, heu heu, enfin en fait il y a des des grands hôtels, heu, très luxueux et et heu, en fait de l'autre côté de la rue, bah, c'est c'est la guerre. Enfin je je dis la guerre, c'est peut-être pas le terme, mais voilà.
Ouais. Ouais, c'est la nu ouais. Oui. C'est plus miséreux.
Ouais, oui oui très clairement ouais, voil en fait c'est vraiment les gens qui <gasps>
Ah c'est plutôt, heu, là, heu, ils luttent, heu, ils luttent, heu, pour survivre en gros.
Ouais ouais, c'est enfin moi c'est ce que c'est ce que j'ai ressenti, heu, d'eux. Après c'est peut-être pas forcément ça, j'ai pas pu discuter avec eux malheureusement mais, c'est peut-être un autre avis, heu, c'est peut-être autre chose pour eux et ça doit être très naturel aussi pour eux
Ce que tu avais ressenti, oui. Mouais. Bah, peut-être que la 3e fois, heu, ce sera la bonne? <laughs>
puisque Bah eh, je sais même pas si je vais y retourner, heu, franchement, heu.
Ouais. Bah oui parce que du coup, ça t'a pas tu as tu as pas été enjoué.
Oh, ouais, ouais non non pas forcément. En fait c'est vraiment j'aime j'aime beaucoup, ouais, discuter aux discuter aux gens et là mmh, j'y arrive pas là-bas, très compliqué.
Bah ouais, c'est le but d'un voyage comme ça, c'est de faire des des superbes rencontres, hein, de toute façon, heu
Ouais tout à fait. Bah, comme ma rencontre en Pologne, ouais.
de partager des moments avec eux, heu, c'est le plus c'est le plus important. Sinon, on reste chez soi. <chuckles>
Mmh. Ouais tout à fait franchement. Ah ouais, bah oui oui oui oui. Ouais c'est ça, exactement. Bon en tout cas je te remercie, heu, pour, heu, cette discussion.
En tout Bah, ouais merci à toi, c'était un vrai plaisir.